Ah. <chuckles> Eh-eh. Ehm, <smacks lips> è interessantissimo perché, mhmm, diciamo guarda la la vita con i suoi occhi. Uhm, ovviamente lui ora purtroppo non c'è più, io non ho potuto mai assistere a un suo conce
Mh. Oh, è deceduto? Okay. Mh.
Sì, non ho potuto mai assistere a un suo concerto e un pochettino questa cosa mi dispiace, ma, uhm, per recuperare sì, l'ho ho inciso il titolo di una canzone sulla mia pelle, quindi ho fatto un tatuaggio. Ehm, sì, perché sì, sì, sì assolutamente perché, ehm, mi è stato, mhmm, vicino ovviamente attraverso la sua musica, quindi metaforicamente, ehm, in un momento appunto non troppo facile e quindi, mhmm, siccome il testo di questa canzone, che è in napoletano e letteralmente, ehm, te lo traduco, vuol dire "esce il giorno", e parla appunto di una di una giornata di sole e quindi di un certo tepore, del clima che si va che si viene a creare appunto in una giornata di sole; e i
Eh, immagino. Ah! Figo. Mh-mh. <chuckles> Oh. Un bel tema comunque. Mh.
Sì, l'ho ricollegata l'ho ricollegata al mio vissuto, e ehm, e quindi ho detto: "Guarda, sai che c'è" durante un viaggio tra altro in quella che ritengo la la città più bella del mondo, oppure per me ovviamente che è Roma. Ehm, sono stato a Roma
Okay. Ah-ah, sei romana, eh?
Eh, sì, mi mi ehm
<chuckles> Palese. <chuckles>
<chuckles> Ehm, e insomma ho deciso di di di di tatuarmelo dopo dura anzi durante questo viaggio, e quindi adesso uhm, tra l'altro l'ho fatto in una parte visibile del mio corpo, sul sull'avambraccio, quindi ogni qualvolta sì, mhmm, ho dei momenti appunto di esatto, ho momenti di di disconforto, lo guardo e dico: "Va bene, non c'è motivo di stare giù".
Mh-mh. Mh-mh. Ah, quindi Si può vedere bene. Mh-mh.

Secondo me è proprio una cosa essenziale, perché le melodie, le note
Sì.
hanno un qualcosa che si collega ai nostri spir alle nostre anime ecco, alle nostre anime. Stavo per dire spiriti, alle nostre anime.
Ass assu Ehm, <chuckles> assolutamente sì perché, ehm, lo dico spesso anche a chi magari mi circonda, cioè credo che, ehm, ovviamente non voglio fare il filosofo, però, mhmm, ehm, credo che sia un dato di fatto. Cioè senso credo che la musica sia un linguaggio universal cioè nel senso, ehm
Mh-mh. Mh. Esatto.
mhmm, nei momenti di difficoltà, nei momenti di gioia, mhmm ha tante sfaccettature, ehm, quindi sì, la la le melodie cambiano, cambiano i suoni, ehm, cambiano i testi, cambiano le parole. Quindi, ehm, ogni canzone può adattarsi a qualsiasi contesto, e quindi, mhmm, credo, mhmm, che sia fondamentale la musica nostra vita perché, ehm, poi, mhmm, nello specifico o rispetto al mio vissuto, mhmm, credo che sia fondamentale perché, ehm, uhm, quasi come una manna dal cielo, come una panacea, no, mi ha mi ha aiutato nei nei momenti bui, ma mhmm, sì, sì, sì, ma no, ovviamente non voglio tediarti, senza non ci sono stati soltanto momenti bui nella mia vita, senso ci sono stati anche mo mo m m m mo mol mo molti alti; quindi, ehm, durante quegli alti, mhmm, ovviamente la ehm, la la musica cambiava, ecco non solo metaforicamente.
Mh-mh. Concordo. Mh-mh. Mh-mh. Giusto. Giustissimo. Mh. Nei momenti bui? Mh. Certo, sì. Tranquillo, tranquillo. <chuckles> Certo. Ok okay, okay sì, sì ho capito, ho capito.
<chuckles>
Oka la stavo la stavo interpretando sotto un punto di vista metaforico, ma dato che hai specificato lì ho cambiato visione. <chuckles>
Sì. <chuckles> Sì, sì, sì, assolutamente, assolutamente.
E